Anladım. Evet, o zaman başka bir şey yapmanı engelleyebilir gerçekten. Peki, eee, hiç mesaj yüzünden büyük bir yanlış yanlış anlaşılma yaşadığın oldu mu? Mesela i eee, yanlış kişiye mesaj atmak gibi ya da yazım yanlışları gibi.
Hı hı. O, çok büyük sıkıntı. Yazım yanlışı yazım yanlışı olmadı da bir kere şöyle bir şey başıma gelmişti hâlâ utanıyorum düşününce. Eee, Teams'te bir tane toplantı çok uzadı takım içinde. Ben de 1 tane, orada bir samimi arkadaşım vardı grupta. Eee, ya, bir an bir anda da ekranımı paylaşıyormuşum. Ekranı açtım, diğer arkadaşıma, "Of! Ne amma sıkıldım." falan diye bir şey yazdım böyle ama ekranım paylaşıldığı için Evet, işte, orada başka birisi, eee, işte, "Ekranı paylaşıyorsun." dedi. Böyle, o anda gerçekten yok olup dünyadan başka diyarlara göçmek istedim, yani. Çok utanmıştım.
Örnek verebilir misin? Öyle mi? Hı hı. Gerçekten mi? <chuckles> <chuckles> Senin için çok zor olmalı. Çok eee, gerçekten utandığın bir an diye anladım.
Aynen. Çok utanmıştım, evet. Hâlâ dediğim gibi, iii, biraz rahatsız oldum, yani, anlatırken.
<chuckles> Peki, sonrasında bunun sonuçları oldu mu? Mesela, eee, takım orada o anı gördü ve sıkıldığını yazdığını gördü.
İii, yok çünkü şü herkes baymıştı toplantıdan aslında. O yüzden millet belki de ekranıma da çok bakmıyordu yani.
<chuckles> Hımm. Çok fark edilmedi, yani.
1 kişi etti ama, hani, eee, söyleyen kişi etti. Evet ama büyük bir problem olmadı.
Anladım. Peki sonrasında, eee, şakalar oldu mu ya da müdürün senle bir konuşma yaptı mı? Herhangi bir sonucu oldu mu?
Yani, yok. O ortam çok sıkıcı olduğu için zaten kimse, yani, eee, eğer bunu, hani, şaka yapacak şeyde, ka kapasitede insanlar olsaydı zaten o toplantı bu kadar uzun sürmezdi bence. O yüzden, yani, evet hiçbir, eee, şeysi olmadı sonrasında.
<chuckles> <chuckles> Anladım, çok ilginçmiş.